آآ لأ، بيبقى صعب أوي بالنسبة لي، اللي هو أنا أساسًا بابقى متلغبطة طول اليوم، ولو مش متلغبطة، باخاف إن أنا أسأل بحيث إن أنا أعمل لغبطة أصلًا للي قدّامي، اللي هو بقى المفروض إن هو يجاوبني أو بتاع، فباخاف بصراحة إن أنا برضه إيه، اللي هو ما ما ما اضبّطش الدنيا. فاهماني؟ فبيبقى حوار مُربِك شويّة، اللي هو أنا مش عارفة هل أنا أسأل، بحيث إن أنا أحسس اللي قدّامي كويّس؟ والّا لو سألت ممكن إن أنا أوتّره في يومه، واللي هو بقى المفروض بقى يجاوبني وبتاع ومش عارف إيه، فبيبقى حوار كده مُرهِق بصراحة شويّة. بس باحاول، باحاول يعني على قد ما أقدَر مثلًا لو لقيتها نَفسها فاضية، أصل برضه يعني أكيد مش كل يوم، آآ بتبقى مشغولة، يعني أكيد هييجي عليها وقت آه وهتبقى فاضية، فباحاول مثلًا لو لقيتها منزّلة بتاع story آآ، ده معناه إنّها إنسانة فاضية بقى، بتاع، مش عارف إيه، مش بتعمل حاجة معيّنة، يبقى آه ممكن إن أنا في الوقت ده أسأل. آآ بتاع عاملة إيه، إيه الأخبار، بس للأسف أنا أساسًا لمّا باجي اللي قدّامي يبدأ إن هو ينزّل story أنا بابقى في الغالب ب شُفتها متأخر، فدي برضه بتبقى مشكلة. آه بابقى <chuckles>
آه، بعدين. إمم. آه. أيوه، أيوه. أيوه، بالضبط، بالضبط. إمم. أكيد طبعًا، أكيد يعني بالضبط كده. آه. أيوَه. إمم. آه، عشان أنتِ مش متابعة، يعني أنتِ مش متابعة بقى السوشيال ميديا كمان أوي يعني.
آه فدي برضه بتبقى
دي مشكلة بالنسبة لِك برضو؟ <chuckles>
إمم، بتبقى مشكلة كبيرة أوي، خصوصًا يعني لو أنا زي ما قُلت لِك، باحاول إن أنا أربُط حتّة الصحاب بالسؤال دي من الناحية دي، فهو ال هو اللي علي أساس إن أنا كده مش باتابع، فأنا باعمل إيه، باحسها مشكلة. فاهمة؟ ما بابقاش عارفة إن أنا أحلّها كويس.
إمم. إمم. بالضبط، آه. طَب أنتِ مش مش حاسة كده إن أنتِ ف ممكن مثلًا في يوم من الأيام ي تتغلبي على الإحساس ده، أو تحاولي تعملي أي حاجة بحيث تخلّيكِ يعني الإحساس ده ما يبقاش عَندِك، والشعور ده بتاع الوِحدة ده.
هو بُصّي، أنا حاوِلت قبل كده إن أنا أساسًا، آآ، أخلّي حيوان كمان، اللي هو خلاص بقى بما إن كده ه فشل الناس، ممكن آه أجرّب إن أنا مثلًا أربّي بقى حيوان، قطة بقى، آآ، حصان، كلب، مش عارف إيه، ممكن الحاجات دي تفرِق، اللي هو آه، يدّي ليومي كده مثلًا معنى أو كلام آآ، حد يسأل آه لأن الك الكلاب أو القطط بتحب إنها تسأل أوي، طول الوقت كده هتلاقيها بتقرّب منِّك، تلعب معاكِ، تبقى موجودة، فباحس إن همَّ بصراحة أقرَب للصحوبية يعني أو إن هو بيبعدوا حوار الوِحدة. إمم.
إمم. آه. جميل، حلو أوي. إمم. جميل أوي، إمم. بالضبط. بتغنيكِ، آه، يعني بتغنيكِ عن إنِّك تحتاجي لحد بقى، خلاص ال الحيوانات الأليفة دي.
آه، بالضبط كده.

آه. ب باحس إنّها حاجة كويسة، بتخلّي كده الواحد يبقى المود كمان بتاعه كويس. اللي هو بقي إيه، أنتِ زهقانة مش لاقية حاجة تعمليها، تقوم مثلًا القطة جاية تييجي تنُط عليكِ، تلعب معاكِ بقى بال بالكورة، آآ كلب بقى مثلًا ييجي يلعب معاكِ، يشدِّك من هدومِك طب مش عارف إيه، ولو أنتِ زعلانة تلاقيهم هم بيحسّوا. فدي بصراحة بتبقى أحسن حاجة إن الحيوانات نفسها بتحِس مش مش من النوع اللي هو بقى آه. في ناس بتفكّر إن هو لأ، ده حيوان إزاي هيحِس باللي أنا حاسّة بيه، لأ مش عارف إيه. لأ، الكلام ده بيبقى غلط، دول بيحسّوا كمان ده ممكن النبات نفسه يحِس، ما بالِك بقى الحيوان. فكل الحاجات دي بتفرق أوي بصراحة. فأنا بافكّر لو أنا مثلًا يعني ما عرفتش إن أنا أتعايش مع حوار ال الوِحدة ده شوية ممكن أجرّب إن أنا أجيب حيوان ي يغنيني مثلًا عن الإحساس بالوِحدة ده وِسط الناس، فيخلّيني إن هو أوكي. آه، ممكن كمان آخدُه معايا. يعني أساسًا أنتِ تعرفي إن في تجعُّات ناس بتبدأ إنّها تاخُد الحيوانات بتاعتها بيفرق معاها. إمم.
جميل. آه. حلو أوي. يعني أ بالضبط. آه. جميل، آه طبعًا. آه طبعًا. إمم. آه فعلًا. آه أكي جميل أوي. آه، آه. حلو، حل آه طبعًا أكيد. أكيد بتفرق جدًا، جدًا. ويعني أكيد هيغيّر لِك مودِك و وهتبقي في أحسن حال. بجد أنا سعيدة أوي بالحديث معاكِ و وأتمنى إن نبقى نكمّل الحديث ده.
آه. وأنا كمان. آه. وف أنا برضه أتمنى ده ويعني ونتقابل بقى مرّة تانية.
شكرًا، شكرًا. شك شكرًا ليكِ.